जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि मतलब आपके हिसाब से एक फ़िल्म के लिए संगीत कितना ज़रूरी है?
जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अ, देखिए, ओं ओं जो संगीत होता है, कई बार वो मूड के हिसाब से बनाया जाता है। आपने गौ गौर की होगी कि पूरी मूवी में अ, अलग-अलग तरह की थीम होती हैं। जैसे अगर सैड है, तो अलग है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि हम किसी पुरानी मूवी को ले लेते हैं, जिसमें जो विलेन होता था, उसकी एंट्री का अलग ही गाना होता था। जैसे अमरीश पुरी साहब हैं, तो जैसे ही वो आते थे, तो कभी-कभी जैसे वो एक नहीं है, जिसमें शाकाल बनते हैं वो? जी, शाकाल बनते हैं, तो अलग है। एक अनुपम खेर हैं, जिसमें वो अ, पता नहीं कौन-सा विलेन का किरदार करते हैं। जैसे ही वो आते हैं, तो चिड़िया उड़ने की आवाज़ आती है, तो संगीत जो है, वो पूरी तरह से मूड को अ, पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अ, मूड बदल रहा है। अ अ अ, पूरे अ, म जो फ़िल्म है, उसका। तो अब अब अभी आप देख लीजिए, अब जो मूवी बन रही हैं, उनमें जो साउथ की मूवीज़, उसमें कितनी कमाल की बीजीएम डाली जाती है। जैसे बाहुबली है, तो बाहुबली की एंट्री जैसे ही होती है, तो उसमें वो ऐसा, वो ऐसा तो वो जब बजता है, तो गूज़बम्प आने लगते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप कोई दूसरी थीम डाल दीजिए, वहीं पे आप अगर कोई ऐसा मूवी डाल देंगे, कोई अ, बिना डाल दिए, तो मज़ा नहीं आएगा। तो संगीत जो है, वो फ़िल्म के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है और ये मूड की तरह से काम करता है। जी।
हुँ, अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, वो तो है, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। <laughs> बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, वो खतरनाक-सा म्यूज़िक बजता था, बिल्कुल, बिल्कुल। <chuckles> जी, जी, जी। <laughs> बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, बिल हाँ, ये तो है। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। सही बात है। सही बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बताइए कि ऐसा व जैसे आपने बहुत से उदाहरण दिए, तो आप सबसे ज़्यादा प्रभावित किस मूवी के म्यूज़िक से हुए, जिससे आपको लगा कि, "यार, इसके साथ जो सीन चल रहा है और जो म्यूज़िक है, एकदम बढ़िया है, एकदम मैच हो रहा है।" ऐसा कभी आपको फ़ महसूस हुआ है कभी?